¿Sabes? Te quiero contar una cosa, eh fíjate que últimamente últimamente me ha estado pasando mucho una una situación que, pues, la verdad es que, últimamente me ando sintiendo muy desconectado de de ciertas pasiones mías. Eh, pues en un principio fíjate que tengo, bueno, pues tengo esta pasión de acerca del dibujo principalmente. Y también tengo una pasión ahí por por los videojuegos más que nada, ¿sabes? Sin embargo, eh, últimamente he sentido que esto ha de se ha de ha decaído bastante, o sea, realmente creo que incluso el dibujar, eh, tiene mucho, mucho tiempo que ya no lo he hecho. De hecho, pues sí lo he intentado. He intentado, pues como que tomar mi mi lápiz, mis hojas, cualquier cosa, un cuaderno y empezar a dibujar algo, pero llega un punto en el que como que ya ni sé qué estoy haciendo, ya ni sé qué estoy dibujando, ya ni sé qué quiero hacer. Y otra parte que también, pues, va va un poquito de la mano, eh, pues el tema de de jugar a veces. De de poner mejor algún videojuego en la noche, algo por el estilo, pues también como que ya ya no suelo hacerlo. Ya no suelo intentarlo, porque ya es ya es un punto en el que, pues, ya tengo sueño. Y pues es que esa es otra cuestión. Otra cuestión es que, pues, en mi caso, eh, al momento de de querer dibujar eh, ya lo hago lo tengo que hacer como que en la noche, porque es cuando ya ya finalicé, por así decirlo, todas mis mis tareas normales, así como que de parte de trabajo y cuestiones que tengo que hacer, y pues los videojuegos es exactamente lo mismo. O sea, este tiempo de ocio, como que de cierto modo ya no lo encuentro, pero cuando lo llego a tener, eh, pues como que no no no lo puedo llenar, ¿sabes? O sea, de directamente como que no no puedo hacerlo. Entonces, no sé, como que siento que de cierto punto, si hay si hay diferentes obstáculos que me han hecho eh, pues alejarme de estas pasiones más que nada. O sea, en el tema del dibujo, pues como te digo, a veces es como que el tiempo, como que esa motivación, incluso pues esta parte de incluso la inspiración, eh, y la inspiración creativa, pues, me pasa muy seguido. Y en el tema de los videojuegos, pues también, como que siento que ya llega un punto en el que de plano no puedo o no encuentro la manera de poder, este, pues prender la consola o ponerme a jugar. Incluso pues antes jugaba mucho con amigos, y actualmente pues ya como que casi no lo hago. Entonces pues pues sí, sinceramente como que sí me gustaría, o si quisiera saber de qué manera, eh, podría reconectar con estas situaciones, sobre todo, pues también, eh, al menos en el tema y en el ámbito de dibujo, pues sí me gustaría volver a reconectar con esto, porque, pues para lo que hago y como que para el trabajo en el que estoy, creo que es algo medianamente importante, pero, pues sí, ya casi no lo hago.
Ah, okey, claro que sí. Oye, pues, antes que nada, muchas gracias por por la confianza de platicarme todo esto. Sé que es un tema que que puede que sea muy personal y, pues, va con relación a tus a tus hobbies, ¿no?, a tus pasiones y demás. Fíjate que suena interesante lo que comentas, porque es algo que p pasa seguido a muchas personas y también va de la mano por el estrés y el cansancio que quizás tienes durante todo el día en el trabajo, ¿no?, que es algo que te que te desgasta. Y justamente cuando llegas a tu casa, pues, también a veces hay cosas que hacer en casa, ¿no? Entonces, ya toda tu energía, toda la energía que tenías durante el día, y y s ha ha se ha acabado, en pocas palabras. Y, pues, ese podría ser un parteaguas del porqué, pues, quizás te sientes un poco desconectado en las cosas que te gustan, como el dibujar, como los videojuegos. Pues, obviamente, si llegas cansado del trabajo, lo que menos quieres es pensar: "¿Qué voy a dibujar hoy o cuál es el juego que voy a jugar hoy?", ¿no? Lo que me gustaría preguntarte me gustaría preguntarte ahora, ¿desde hace cuánto tiempo está sucediendo esto?, ¿desde que empezaste a trabajar o viene pasando hace unos meses?
<chuckles> Ujú. Sí, sí, sí, claro. Eh, pues, fíjate que sí sí ya viene ya tiene tiempo, o sea, ya ya trae tiempo ahí. Eh, pues, principalmente desde que estaba terminando mi carrera, este, pues, de parte de la universidad, pues sí, como que e l el hecho de hacer, pues, prácticas, proyectos, esta situación, pues, también como que ya ya me dejaba poco tiempo, ¿no? Poco tiempo para hacer ese tipo de cosas. Y actualmente actualmente, pues, como que en cuanto a a labores del hogar, pues, labores así como que, pues, en cuanto a trabajo y cosas así, pues también ya ya pierdo como que este este tiempo y, pues, es esta situación de ¿o duermes o dibujas?, ¿sabes? ¿O duermes o juegas? Entonces, sí, como que de repente ya de plano es de que: "Ay no, ya mejor me voy a dormir", ¿sabes? Pero, pues sí, sí estoy hablándote de aproximadamente ya como unos 2 años, 3 años más o menos ahí, que ya llevo como que con esta cuestión arrastrando.
Okey, okey, entiendo totalmente. Mira, ahora, mm, hay durante, okey, llegas a tu casa, eh, quieres hacer algo, etcétera. ¿Hay alguna cosa que te ha dado energía últimamente, aunque sea pequeño? ¿Una actividad que si que si haces, no sé si sales, ah, con tus amigos quizás los fines de semana, algo, algo que sí te dé energía?
Mm. Sí, pues, fíjate que el una de las actividades que sí que sí tengo que, pues, me suele dar energía, es que a lo mejor, este, platicar o salir con mi pareja de vez en cuando, o sea, ¿sabes? Realmente también es como que parte de lo mismo, porque de todos modos como que no no se presta mucho el tiempo, pero, pues, como que tratamos de abrir un espacio entre estos entre esas situaciones y, no sé, a veces los miércoles nos vemos, y, eh, realmente creo que es el día en el que, pues, como que me siento con con más energía para ello, ¿sabes? O sea, como de de todas las cosas que me han estado pasando, es el día en donde, pues, sí como que me siento más más tranquilo para hacer algo.
Okey, okey, entiendo muy bien. Y, vaya, en lo personal, ¿tú sientes que te gustaría redescubrir esta pasión? Porque el tema es muy distinto, ¿no?, el dibujar y los videojuegos. El dibujar, como tú lo comentas, pues, es, vaya, dedicar, pensar, usar tu mente, tu creatividad para desarrollar algo. Los videojuegos es algo un poquito más sencillo, ¿no? En el tema de del dibujo que, pues, es es un arte, ¿te gustaría redescubrir esta pasión? ¿O quizás sientes que te gustaría abrirte algo algo nuevo? Sí, que que, mm, que puede que te dé, eh, que tengas más energía para hacerlo.
Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, completamente. O sea, la verdad sí sí me gustaría. O sea Y es que aparte también, eh, de la de Va de la mano con lo que trabajo, o sea, soy soy diseñador gráfico. Entonces, pues, es como que bien importante, ¿no?, la parte creativa, y eso como que de hacer bocetos, hacer rayones, hacer cosas. Pero, o sea, ya como que a veces, estoy tan harto, tal vez del trabajo, que por eso siento que ya no quiero dibujar. O sea, siento que ya ya Sí, ya es como que esa saturación, pero realmente siento que también en el en el ámbito del dibujo, pues, o sea El el diseño gráfico como tal, como trabajo, pues es con órdenes, es de que: "Haz esto, y que tienes que hacer aquello, y que lo tienes que hacer de esta manera, porque si no, no me va a gustar". Pero en el tema del dibujo, pues es más libre, ¿sabes? O sea, es una cosa más liberal. Por eso creo que sí me gustaría, rede redescubrirlo nuevamente, por lo mismo de que, pues es como que esta parte donde puedo, pues ser yo, dentro de lo que es el ámbito también laboral, ¿no?, o sea, pues en en mi propio dibujo y en mi propio estilo, pues, puedo como que refugiarme para, pues, evitar esta esta cuestión de del trabajo com como tal, ¿sabes? Entonces, pues, sí creo que también Y pues, bueno, de la parte de los videojuegos, eh, pues siento que también, era como que el el espacio donde yo, de menos, ya, me podía desconectar absolutamente de todo, y pues, ahora sí que distraerme lo suficiente, ¿no? Y, pues, ¿qué te digo? O sea, al final de cuentas, en medios de entretenimiento, no solo son los videojuegos, o sea, realmente también, no ya no he visto series, ya no he visto películas, sólo por el estilo, porque realmente, siento que a veces el tiempo, de plano, ya no me alcanza. Entonces, pues sí, como que estoy empezando a sentirme un poco frustrado, por decir de que: "Es que, ¿cómo cómo le puedo hacer?, para que esto me Este tiempo me me dé, o sea, n no sé". Háganle 27 horas al día, o o algo así, ¿sabes?
Okey. Okey. Okey. Sí, está súper saturado. Claro. Sí, comprendo, ¿no?, pues, esta situación, ¿no? O sea, con todo lo que me has platicado, pues, mm, sé que eres una persona que el tiempo es supervalioso, ¿no?, y que hay que usarlo al 100% y que también, pues, no no lo tienes, ¿no? No tienes la facilidad de de u de usarlo a tu conveniencia. También eso que es muy interesante y muy importante lo que dijiste, pues, en tu trabajo estás haciendo, pues, cosas que van acatadas a a a ciertas políticas, ¿no?, a ciertas cosas que tienes que cumplir. Y, pues, puede que también eso te haya estresado en el hecho de que no puedes o no no tienes la libertad para, s pues, hacer la el diseño en base a tu gusto, ¿no?, a como tú lo haces, a tu a tu personalidad. Y puede que eso también haya desgastado la parte de que en el dibujo, pues, tienes las puertas abiertas para hacer lo que tú quieras, lo que tu imaginación te dé. Y justamente, ¿no?, em, muchas veces, pues, el trabajo nos desgasta mucho y lo que menos queremos es perder o no perder el tiempo, pero desgastarnos quizás en otra cosa que nos nos genere más estrés, ¿no? Mm, me gustaría preguntarte, ¿has pensado en alguna en alguna solución, o sea, tú personalmente? Para, no sé, quizás darte el tiempo, aunque sea unos 20 minutos de dibujar, intercalarlos en en la semana, no es necesario hacerlo todos los días, o jugar con con tus amigos.
Ujú. Ujú. Sí. Sí, pues sí, fíjate que que sí lo lo he tratado, o sea, sí he tratado un poquito como que de de buscar esos espacios, ¿sabes?, o sea, como que de abrirme un poquito el el espacio para para poder hacer ciertas cosas. Pues, principalmente en el tema de de dibujo ¿no? O sea, sí he procurado abrirme como con un espacio, tal vez en la noche, o sea, cuando te digo que ya ya de plano, pues, ya como que terminé de hacer como que todas mis labores. Sin embargo, pues, actualmente como que sí siento que no lo estoy logrando, porque de todos modos, o sea, trato de dibujar, ¿qué quieres? 20 minutos, y realmente me quedo 10 minutos pensando en qué quiero dibujar, en otros 10 minutos como que ahí ya medio formulando la idea, y ya después de esto, pues, ya de plano me da sueño. Entonces, pues, sí lo he intentado, sí estaba intentando hacer cosas, pero aún así como que siento que ando fracasando rotundamente.
Okey, claro, sí, es algo que que se entiende, ¿no? Entiendo, pues, lo frustrante que puede llegar a ser, sentirse desconectado, de que algo te llenaba y que, pues, duele, porque más que perder un hobby, pues pues, ya era algo que era como el dibujo, pues, perder una parte de ti mismo, ¿no? Pe yo creo que lo ideal, algo que podrías intentar, que no no es obligatorio, ¿no?, pero puede que quizás te ayude
Ujú. Ujú.
en lo los pocos tiempos o quizás una vez por semana, trates de redescubrir nuevamente el arte del dibujo, ¿no?, que esto es de lo que más te apasiona, ¿no?, esas 2 cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, sin presiones, sin pensar, o sea, sin ya ir con una mentalidad predeterminada de voy a hacer esto. O sea, no, lo que salga, lo que caiga, ¿no? Realmente lo sin con curiosidad, ¿no?, sin expectativas, sin metas. Nada, o sea, tal vez quizás poniendo música, dejarte llevar. Puede que eso te te pueda ayudar un poco.
Okey, okey, perfecto. Sí, pues sí, generalmente lo voy a intentar. Voy a intentar, pues, al menos darme un un chance, un espacio una vez a la semana, al menos un fin de semana. Eh, pues sí, creo que que es es mejor, sería mejor que solamente 15 o 20 minutos al día. O sea, creo que es mejor darle un tiempo específico cierto día y, pues, tal vez un día en el que, pues, no esté precisamente como que muy ocupado, que sí se me pueda abrir el espacio. Pero, pues, nada, la verdad, muchas gracias por el consejo, creo que sí, sí lo voy a implementar bastante, sobre todo muchas gracias por escucharme. Eh, también creo que contarlo y comentarlo es algo que sirve muchísimo, y, pues, nada, hermano, muchas gracias, eh. <chuckles>
Claro. Igualmente, gracias por la confianza y cuídate mucho, suerte.
Igualmente, muchas gracias.